Ờ, em nhớ là 120-150 gì cho 1 ngày. Tụi em chạy chiếc AB chia ra hổng có nhiêu hết trơn á, nhưng mà mình thuê xe sớm đi. Ừm. Cũng
Ờ. OK, cũng ổn quá á chứ. Ừm. <laughs> Là cái đó có bao xăng luôn hông?
Chưa, hình như là em nhớ là em đổ cũng 100.000 một ngày là em chạy dư xăng, quá đã luôn.
Ý là, ừm À, vậy tức là tốn khoảng 1 ngày khoảng chừng 200-250, đúng hông? Cả tiền xăng với tiền thuê cho cho 2 người chia ra là cũng rẻ, OK. Vậy á, thì, à, ừm, bạn có thể tổng kết lại, kiểu, a, sau cái chuyến đi đó thì bạn đánh giá tổng hợp về cái chuyến đi nó như thế nào hông? Có cái, ờ, ừm <laughs> vui hả? Ừ, ờ, vui nhiều hông? Ờ, thí dụ thang điểm từ 1 tới 10 thì vui ở mức bao nhiêu?
Ừm. À, 2 bạn, ừm. Dạ, đúng rồi. Hửm? Nó vui. <laughs> Ờ, tại vì đó là do là em trước đó em bị căng thẳng á anh, nên là cái chuyến đi này
À, căng thẳng vào kiệt cuộc thi đại học, đúng hông? Ừm.
Đúng rồi. Cho nên là cái chuyến đi này nó là một cái để em xả ra, em xả hết những cái gì mà em căng thẳng là đúng hôm trước em thi thì ừm.
Ờ, hiểu, hiểu. Nói chung là được giải tỏa á. Ừm, vừa giải tỏa nữa nên đâm ra là chắc là cái điểm vui chắc là cao lắm đây ha. <laughs>
Vui, cao lắm, em nghĩ chắc phải 9 điểm. <chuckles> Chưa chưa kịch nóc 10 đâu, nhưng mà 9 điểm đó. Ừm, thì
OK, OK, ghi nhận. OK, OK. Ừm hứm, ừm hứm, chắc là nếu mà muốn 10 điểm thì chắc phải có bạn bạn trai hay gì đó đi chung nữa, đúng hông? <laughs> OK.
<laughs> Để em thử, để em để em kiếm từ từ thử xem sao. <chuckles>
Ừm, ừm, ừm, không gấp, không gấp. Vậy á, là hông biết là bạn có rút ra được một cái bài học ngắn nào hông? Kiểu, một câu nếu mà bạn chọn kết lại một cái câu nào đó thì bạn sẽ dùng cái câu gì để nói về cái chuyến đi này?
Ờ.